Oke, kalau aku, eee, saat ini belum menikah, jadi keluarga aku masih keluarga inti, ada ibu sama adik laki-laki. Nah, jadi peran keluarga in inti ini, eee, memang, eee, berperan penting banget, eee, mendukung kebahagiaan aku soalnya, eee, kalau karena kan, eee, kita masih tinggal dalam satu rumah yang sama jadi otomatis kita, eee, bagaimana caranya harus bisa menjaga keharmonisan, harus bisa memahami satu sama lain supaya tidak terjadi konflik yang besar, seperti itu. Jadi, eee hmm, jadi kalau menurut aku ya, eee e selama, eee, karena adik saya juga belum menikah, jadi selama masih tinggal dalam satu rumah dengan ibu, jadi, eee, ya kita harus saling mendukung. Kalau terutama untuk ibu ya, karena ibu sud sudah termasuk, eee, lanjut usia. Jadi, eee, kita sebisa mungkin membantulah, apa yang bisa kita bantu untuk, eee, urusan rumah tangga sehari-hari. Seperti itu sih, Kak. Gitu.
Hmm. Udah inti. Mhm mhm. Mhm. Oh, iya. Betul. Iya iya. <chuckles> Mhm, eh. Mhm. Mmm, iya, betul. Mhm. Oh. Mhm. Mmm. Iya, heeh. Iya iya. Mhm mhm. Mmm. Mhm. Iya betul. Jadi bapak ,ibu masih, anu, masih sehat ya? Di keluarga ya?
Iya, kalau ayah sud eee, sudah almarhum, kalau eee heeh jadi, eee, tinggal ibu saja nih, yang, eee, harus kita temani. Kayak gitu sih, Kak. <chuckles> Iya.
Oh. Iya iya, Kak. Oh tinggal Iya, heeh ya, betul. Berarti, ini karena emang, eee, ada keluarga pun tidak lengkap, jadi emang harus dijaga hubungannya baik-baik Kak, ya. Begitu.
Heeh. Betul betul. Iya, karena bagaimanapun juga ya, eee, karena sudah lanjut usia jadi kasihan juga ya, Kak, ya, eee, kalau misalnya, eee, beliau masih harus, eee, bekerja keras, untuk mengurusi segala hal, gitu. Karena kan, eee, ayah sudah enggak ada, otomatis, eee, tanggung jawab sebagai kepala keluarga pindah ke ibu, begitu. Eee, dan aku sebagai anak sulung, itu juga, eee, e lebih, eee, berperan sebagai asistenlah, istilahnya seperti itu. Jadi heeh iya heeh, begitu sih, Kak.
Mhm. Mhm. Mhm. Mmm, betul, betul. Betul ya, mmm. Mhm, heeh. Betul Oh. <clears throat> Mhm. Iya, bantu tanggung jawab Ibu, ya? Ya. Ya ya. Pernah enggak Kakak, ini Kak, kayak punya masalah gitu, kemudian, eee, apa namanya, di-support sama keluarga, gitu? Pernah enggak, ada kejadian kayak gitu, Kak?
Mhm.